Yani sen diyorsun ki, aslında 2'nci el mağazalara çıkmadan önce ben belli ürünlere daha az maliyetle ulaşabiliyordum. Doğru mu anladım? Bu beni şaşırttı şu an. Peki, hımm.
Evet. Evet, evet. Yani, eee Yoo, benim için artık üzücü bir şey. Çünkü, ımm, <smacks lips> normal, eee, hızlı tüketim mağazalarında da, işte, o zaman biraz, eee, 2'nci el, eski, eee, vintage denen, eee, genel tabiriyle. Nostaljik olan ürünler, evet, nostaljik de desem daha doğru. Eee, o tarzlar başladı ve sonrasında bu bir, hani, stil oldu, eee, ve çok yaygınlaştı. Eee, yurt dışına taşındığımda burada zaten 2'nci el pazarları, 2'nci el her şey bir kültür ve, eee, bu, hani, emm, havalı olmasına gerek yok. Popüler, yani, ha bence bununla, yani, çok yerleşmiş bir kültür. Ya, mesela Türkiye'de de vardı ama muhtemelen bit pazarından, 2'nci elden giyinmek, eee, ya da, hani, bit pazarı deyince bile insanlarda kötü bir şey canlanıyor ama atıyorum, yani, yir o zaman hatırlıyorum, eee, çok güzel yün, eee, kaşmir bir, şey, eee, hırkayı yirmi beş kuruşa almıştım, yirmi beş kuruşa. Gerçi, dört parça dört parça ₺1. Bu, işte, iki bin on aaa, eee, ondu, on üç falan herhâlde. Eee, sonra kendim gidip, ııı, ona ona özel düğmeler almıştım, böyle. Eee, git onları diktim. Kendim, hani, birkaç parçası eksikti. İşte, öyle tamamladım. Hâlâ dolabımda duruyor, yani. ₺0,25. Şaka gibi. <chuckles>
Hı hı. Evet, no daha nostaljik ürünler aslında. Hı hı. Evet. Hı hı. Popülerliği arttırıyor aslında. Hımm. Hı hı. Oh, mis. Ah! Çok iyi. Çok iyi yakalamışsın. O! Evet, harika. Hımm. Harika. Evet ama, yani, sen de birazcık, hani, el emeği de var. Yani, burada, eee, hani, hem şanslısın hem de severek yapıyorsun. Hani, belki bit pazarından ya da iş işte, 2'nci elden bir ürünü çok uygun fiyata buluyorsun ama bir yerde söküğü varsa ya da, işte, üzerinde belki bir leke varsa hemen orada el becerisi de var. Bir dakika diyorsun, yaratmayı da seviyorsun zaten, oraya başka bir şey dikiyorsun ya da, işte, belki rengini boyuyorsun. Her şey olabilir. Hani, bu kısmı çok keyifli.
Evet, rengini değiştirdiğim de oldu boyamalı. Ya, o biraz, işte, eskiden biraz daha fazla uğraşıyordum. Buraya geldiğimde artık, emm, genel olarak a satmaya başladım ürünlerimi. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla eşyam oldu.
Hımm, diyorsun fazla giyindim, sıkıldım mı?